Pol politisch, religiös, fam familiär, egal was. Das rennt mir alles durch den Kopf und, ja
Was war's denn da? Also im im also, im Prinzip alles, was dich jetzt aktuell in dem Moment bewegt, sei es, keine Ahnung, weil jetzt aktuell Wahlen sind oder weil du irgendwas in den Nachrichten gesehen hast oder weil privat in der Familie was läuft. Jetzt dann t
Ja, und das muss nicht unbedingt so sein. Das kann auch sein, ja, äh, hm ganz zurück in der Geschichte, wie hat das denn zusammengepasst? Ja, wo kommt eigentlich die Kultur her? Das hat ja mit der Eiszeit angefangen, als die ganzen Stämme für sich selbst gelebt haben und in der Eiszeit mussten sie alle zusammenkommen, sonst hätten sie ja nicht überlebt und da kommt ja unsere Kultur her, ne? Oder oder
Mhm. Also, du befasst dich auch
äh, b w wie kommt's, dass wir
du befasst dich auch mit dem Thema Kultur?
Ja, sicher, mit allem, sage ich ja, total, alles. Wie kommt es, dass Chimpanzees uns näher sind als Gorillas? Dann es sind ja nicht unbedingt vom DNR, DNA her unbedingt richtig, ne? Man kann ja sehen, wo wo wo wo, äh, die Gorilla und w äh, und wir heute, wo wo ist da der der der, äh, gezweigt hat. Und und wie kommt's, dass da Schimpansen, äh dass DNA 'n bisschen mehr ist wie unseres? Ich meine, wie wie ist denn das passiert?
Mhm. Mhm. Ja, hast du dich besch ja?
Und ich muss sagen, es gefällt mir nicht unbedingt, denn Schimpansen sind in Ordnung, aber ich mag Gorillas. Gorilla.
Aha, okay. Gorilla, ah, okay. Okay. Jetzt ist das 'n Thema, mit dem du auch beruflich in irgend 'ner Form Berührungspunkte hast oder ist es tatsächlich eher so aus deinem Interesse heraus?
Mhm.